É verdade. Eu percebo que quando eu eu tô num uma situação como essa, né, de até de de tá me expressando, tá em em mais visibilidade ali, quando eu tô com pessoas que eu me sinto mais segura, é é mais tranquilo pra mim, mesmo que eu esteja num dia mal, né, num dia não tão bom assim. E aí, eu olho pra essas pessoas; elas acabam, mesmo que sem saber, elas me dão força, sabe? Mas de fato não eu ainda não consigo abrir, assim, de uma forma tão clara, sabe, sobre essa minha condição, né, da depressão, enfim. Que é algo também muito hereditário, tem toda uma questão, realmente, que vem de de mãe, de avó, coisas nesse sentido, sabe? En
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. São são muitos fatores, né, que levam pra imagino assim, muita água rola pelo rio, né? É o
Hum. Muitos fatores. É, muita água rola ali. Então, é um processo, né, é um processo que eu tenho que, na verdade, eh, dia a dia tá ali lutando contra aquilo mesmo, né? E aí, como já é uma luta interna comigo, né, mesmo da própria aceitação, né, eu acho que também tem isso, tem horas que eu não aceito muito essa condição, né? E aí, eu também fico achando que as pessoas não vão aceitar, né, porque nem eu mesma aceito, então como é que na minha cabeça, assim, como é que as pessoas vão aceitar aquilo que nem eu mesma aceito, sabe?
Uhum. Uhum. Uhum. E assim, eu também vejo Uhum. Sim, uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Mas é isso, né? A resposta você encontra dentro de você. Quando você escuta, né, a a sua consciência, a sua intuição e você sente, você tem a resposta, né, pra tudo na tua vida, pra qualquer situação. Ah, não é à toa que você ocupa a posição que você ocupa, né? Você construiu isso, você chegou lá, de alguma forma, por merecimento, porque você era a pessoa mais, ah, certa pra tá ali. Senão, você não seria ouvida nem por 1 pessoa, nem por 2, nem por ninguém, né? Então, é é você valorizar mais quem você é, independente da da doença que você tenha, né, essa doença mental, a depressão, que como você já disse, não dependeu só de você, né? Vem uma coisa aí que já é hereditária, que já vem de outras situações e você tá fazendo o que pode, você tá se tratando, você tá fazendo terapia, você tá tomando medicação, né? O que que mais você pode fazer pra se ajudar, você sabe?
É. É faz sentido.